Alors moi, j'adore voyager. Mais, heu, c'est vrai qu'il y a quand même des moments, heu, pendant mes voyages où, heu, où je ressens de l'anxiété. Heu, de la peur. Bon ça peut être toute sorte d'émotion, un petit peu comme ça, tu vois, de stress. Heu, bah, quand quand les choses, en fait, ne se passent pas comme, heu, comme prévues. Quand il y a un petit peu des, voilà, des problèmes inattendus, ça peut, heu, vraiment me me faire un petit peu paniquer, et heu, je me demandais si tu avais pas des des petits conseils, heu, à me donner par rapport à ça?
Heu, ouais, bah, je comprends totalement. Hem, c'est vrai que quand on part en voyage, heu, on a un peu ce stress de parce que l'organisation, heu, la pression, il faut être à l'heure et cetera. Par exemple, pour prendre l'avion. Donc, heu, c'est totalement normal ce que tu ressens. Heu, c'est quoi qui te stresse le plus, heu, quand tu quand pendant un voyage, c'est peut-être l'avion, heu, être à l'heure ou être à l'heure par-ci par-là, qu'est-ce qui te stresse le plus?
Non, alors c'est moi c'est pas trop les horaires, heu, pour voyager. Mais je dirais que c'est plutôt les imprévus, heu, par exemple, heu, bah, tu es dans un train, heu, tu sais pas si c'est le bon train par exemple, heu, parce que bon, tu parles pas bien la langue. Heu, et puis ça met, heu, 5 heures au lieu de mettre 2 heures donc, heu, tu vois? Ça m'est arrivé ça, quand j'étais, heu, en Inde, et heu, vraiment ça a été un peu difficile cette journée-là parce que, heu, c'était une accumulation, heu, de choses qui se passaient pas du tout comme elles auraient dû se passer. Et heu, et à la fin, bah, j'ai un peu fini quand même en pleurs, tu vois? Et c'est vrai que ce ce voyage, heu heu, dans le train, bah, j'avais beaucoup d'anxiété dans le sens où je me demandais bien où j'allais arriver. Et je me demandais, mais bien comment j'allais me me débrouiller. Parce que j'étais toute seule. Quand tu pars un petit peu, heu, voilà, du centre-ville, c'est pas forcément tout le monde qui parle bien anglais en fait en Inde, il y a pas mal de gens, mais et je me suis sentie voilà un petit peu presque claustrophobe, tu vois? J'étais dans un wagon, heu, qui n'était pas le bon wagon, c'était pas heu, mais bon moi, je le savais pas, tu vois? À ce moment-là, c'était tout déglingué donc, heu, ça devait être vraiment la classe la plus, heu, <chuckles> tu vois? La plus pauvre du train. Et heu, il y avait que des hommes donc je me suis sortie sentie vraiment très observée. Et ça, je dois dire que ça m'a vraiment généré beaucoup de d'anxiété ce voyage.
Mouais. Mouais. Mouais, je comprends, ouais. Ouais, je comprends. Bah, c'est vrai que surtout l'Inde, c'est un pays où il y a beaucoup, heu, bah, surtout comme tu m'as dit que s en centre-ville déjà qu'il y a beaucoup de population, et cetera. Heu, c'est très mouvementé. Heu, c'est très, très compact, on va dire. Heu, il y a vraiment beaucoup de gens au mètre carré, quoi, et donc, oui, c'est vrai que quand tu es un peu perdue dans ce genre de situation, même, heu, dans d'autres pays, heu, c'est vrai qu'on peut ressentir un peu ces ce ce sentiment que tu ressens, en vrai, c'est totalement normal. Est-ce que, hem, tu voyages seule? Heu, ou tu voyages avec des gens? Heu
Bah, ces dernières années j'ai j'ai pas mal exploré, voyagé seule. C'est vrai que ça m'apporte beaucoup et j'aime bien, tu vois, voyager à mon propre rythme. Et je me suis rendue compte qu'en fait, j'étais jamais, heu, très longtemps seule parce que tu rencontres très facilement d'autres voyageurs, en fait
Mmh mh. Ouais.
et puis j'aime bien me poser, en fait. Je voyage très lentement, donc j'aime bien me poser plusieurs semaines voire plusieurs mois, tu vois, au même endroit et heu, il y a une autre chose qui quand même me me procure pas mal d'anxiété, c'est que, bah, dormir toute seule, heu, la nuit, tu sais, quand je suis, par exemple, dans une petite cabane en bambou, heu, sur la plage. Heu, ça, je peux facilement partir, heu, en paranoïa, tu vois? Heu, le soir, heu, voilà dans mon lit à essayer de m'endormir, le moindre bruit que j'entends, heu, je commence à me dire que s'il se passait quelque chose peut-être que personne ne m'entendrait, tu vois? Parce qu'il y a le bruit des vagues, heu, du vent et cetera. Donc, heu, c'est vrai que, ça, plusieurs fois en voyage j'ai ressenti cette sensation un petit peu, heu, bah, d'être désemparée, tu vois? De me dire: «Heu, là, vraiment, heu, s'il se passait quelque chose, heu», j'étais j'étais vraiment pas rassurée. Et ouais, voilà, c'est un petit peu, heu, ce qui m'arrive parfois quand je quand je suis en voyage.
Ouais. Mmh mh. Ouais, bah, c'est c'est totalement normal, heu, voyager tout seul, heu, il faut vraiment être courageux, hein. Il faut s Déjà, parce que l'organisation et cetera, c'est compliqué. Même quand tu arrives là-bas, tu es vraiment tu es un peu, heu, tu te tu te re tu peux te reposer que sur toi-même donc, heu, c'est vrai que, heu. Surtout, comme tu m'as dit, tu fais, heu, des activités, heu, disons, heu où tu sais, tu es pas forcément tout le temps dans un hôtel et tout, avec du monde en autour et tout. Tu m'as dit, l'histoire avec la cabane de bambou, c'est des trucs, heu c'est vrai que quand tu es tout seul, un peu «dans la nature» entre guillemets, heu, ça peut, heu ça peut faire peur, c'est totalement normal. Heu et franchement, je trouve, c'est déjà courageux de faire ça. Hem, est-ce que, heu, peut-être, tu as essayé, hem, de changer un peu, heu, la manière dont tu voyages? Tu sais, par exemple, du coup, comme tu m'as dit heu dé déjà, la foule peut-être en Inde, tu vois, ça t'avait un peu, heu, stressé. Heu et pareil, être dans des lieux un peu, toute seule, isolée, peut-être changer ça et heu, faire des voyages où par exemple, tu es plus dans un hôtel qui est peut-être plus rassurant, dans des endroits où il y a peut-être un peu moins de gens et cetera, heu, qui peuvent être, heu ces ces petits facteurs qui peuvent peut-être limiter un peu, cette anxiété, heu, quand tu es à l'étranger et cetera.
Ouais, mais tu as tout à fait raison et heu, c'est vraiment ça que j'avais essayé de faire, tu vois, heu, après, heu après être restée un petit peu à voyager en Égypte et heu, j'étais un petit peu, voilà traumatisée, heu, ça, était un voyage qui avait été très dur pour moi. Donc j'avais je m'étais dit ça, je m'étais dit: «Je là, je vais en Inde, je vais trouver un endroit assez touristique. J'ai besoin de me sentir entourée, un petit peu par des touristes», tu vois? Pour, heu, bah, le temps de me remettre, de reprendre un petit peu confiance dans dans le voyage et de me dire: «Que, voilà, c'était juste, heu, une, heu, pas enfin pas de chance», tu vois? Des fois, tu as pas de chance aussi dans les voyages et
Mmh mh. Oui, totalement.
Donc, c'est c'était s ouais c'est une très, très bonne stratégie, je pense et mmh, de de d'essayer de rester un petit peu plus, heu, dans un coin touristique. Pour, heu, pour une femme qui voyage seule, c'est, heu, c'est vraiment un très bon conseil, je pense. Mais, heu, est-ce que tu aurais pas sinon, des petites techniques, parce que, heu bah, que je pourrais, heu, implémenter la prochaine fois que je voyage? Si ça si ça m'arrive, heu. Est-ce que, heu, tu vois quelque chose sur le moment, heu, que je pourrais faire, ou que je pourrais, heu, voilà, qui pourrait m'aider?
Heu, oui, totalement par exemple, heu, ce que tu peux faire quand tu voyages et que tu ressens un peu que ce que ce stress monte, ça dépend après d'où tu es, la situation et cetera, mais, tu peux par exemple faire, heu, des exercices de relaxation. Je sais pas par exemple peut-être, heu, trouver des masseurs, des choses comme ça, tu sais des des des activités comme ça un peu où tu peux vraiment te détendre totalement, et un peu, heu, lâcher tout ce côté, heu heu, stressant, heu, des voyages, et juste passer un petit moment calme, et peut-être ça peut permettre un peu de de te ressourcer et comme ça quand tu à la fin de la séance de massage ou je sais pas, peut-être faire des séances de respiration de respiration et cetera, des trucs relaxants comme ça. Après ce genre de séances, peut-être tu te sentirais mieux, et heu, du coup, heu, peut-être moins parano aussi par exemple, heu, comme tu me disais avec heu, quand tu dors toute seule et cetera, ça peut peut-être changer un peu, hem heu, la mentali enfin le oui, si, la mentalité que tu as sur le moment et relaxer un peu tout ça quoi.
Mmh. Ouais. Ouais, mais je pense que tu as vraiment raison. Heu, c'est une super idée. Bon, c'est vrai que les massages en Inde, heu, ou en Thaïlande, heu, moi, c'est quelque chose que que j'adore. Donc, heu, je je connais bien, et, heu, les exercices de respiration, je pense que c'est une super idée parce que je pourrais peut-être mettre ça en place, tu vois, vraiment quand je commence à sentir l'anxiété qui monte. Ça pourrait peut-être me permettre, tu vois de voilà de de couper ce flot de pensées, heu, paranoïaques. Parce que c'est souvent ça, en fait. Il se passe, heu, dans la majorité des cas rien du tout, c'est juste mon esprit qui part un petit peu, tu vois, en paranoïa, heu, à me dire voilà: «Qu'est-ce que c'est, ce bruit? C'est peut-être quelqu'un qui veut rentrer dans ma cabane», heu, tu vois, et heu, un petit peu ambiance, heu, film d'horreur alors que bah tout va bien, et heu, donc oui, je vais essayer de regarder ça. Est-ce que tu as des exercices de respiration en particulier, heu, que tu connais? Ou comment tu penses que je pourrais trouver ça, heu
Mmh mh. Ouais, exactement. Ouais, mais c'est normal.
pour apprendre?
Heu, bah, pour ce qui est des exercices de respiration, en vrai, il y en a tous types. Je pense que bah, j'en ai pas qui me viennent en tête là, mais tu peux sans doute regarder sur Internet, heu, des choses comme ça, et puis, heu, aussi les massages, c'est vrai que les massages, ça fait plus parti un peu des fois, quand tu vas à l'étranger, tu en as toujours ce moment où tu sais, tu as tu as des activités type spa et cetera où tu as, heu, massage, heu, des petites séances de relaxation et tout. Heu, ça peut être, heu, plus sympa. Mais si après, heu, une séance de respiration, tu regardes un petit peu sur Internet ce qui te plaît, ce qui t'arrange en fonction de en fonction de toi et du moment. Heu, ça peut ça peut le faire aussi, et hem, aussi je voulais te demander, est-ce que, heu, peut-être que du coup, ces moments où où tu es stressée quand tu pars à l'étranger, ça joue aussi du du fait que tu es toute seule, heu, est-ce que peut-être tu as déjà pensé à voyager avec quelqu'un ou quelque chose comme ça? Peut-être même à, heu, quand tu es à l'étranger, appeler quelqu'un aussi pour te sentir peut-être moi seule, heu, des choses comme ça?
Ouais. Oui, donc en général, tu vois, je si je voyage seule, je rencontre des gens, heu, pendant von pendant mon voyage. Mais, hem, c'est pas que je suis contre de voyager avec, heu, d'autres personnes, heu, pas mal de fois dans ma vie, heu, avec, heu, tu vois, un partenaire ou, heu, une amie ou même ma soeur, heu, j'ai fait des voyages, mais c'est souvent qu'en fait, hem, les gens sont très, heu, pris tu vois? Heu, le plus tu vieillis et le plus c'est difficile de de te caler, heu, un temps avec quelqu'un pour voyager, heu, surtout j'aime beaucoup voyager pendant des longues périodes. Tu vois là j heu, je voyage 3 ou 4 mois les les 2 dernières années en hiver. Donc de trouver quelqu'un qui qui a cette disponibilité, heu, c'est pas toujours évident, et heu, mais je pense que tu as tout à fait raison, qu'en fait, heu, il y a moins d'anxiété, heu, à partir du moment où on a plus, heu, d'amis sur place, tu vois? Quand t c'est pour ça qu'en fait j'aime, heu, voyager, heu, lentement. Je pense que c'est une façon aussi de, heu, d'être moins anxieuse. Parce que quand tu passes d'un endroit à l'autre, heu, sans arrêt tu vois, à v à vouloir trop voir de choses, ça j'ai aussi fait cette expérience là de vouloir trop faire, ça peut, heu, voilà, être, heu, finalement pas, heu, très relaxant comme, heu, séjour, et heu, voilà vaut mieux essayer de de prendre le temps et de de créer un petit peu des liens.
Ouais. Oui, totalement. Ah oui, OK, oui. Mmh oui, c'est vrai. Mmh mh.
Heu, pour essayer de, voilà, de d'avoir de moins d'anxiété possible.
Oui, bah, en tout cas, le dernier conseil que je peux te donner, éventuellement, je pense que c'est pas trop ça le souci, heu, tu m'as l'air d'être très organisée. Mais tu sais peut-être, heu, bien, heu, planifier ce que tu veux faire, avoir un peu, heu, il y a des repères de quels endo de quels endroits où aller. Te renseigner au préalable pour que peut-être comme ça tu sais si c'est bien, heu si c'est bien, heu, sécurisé et cetera, qu'il y a pas trop de risques, des trucs comme ça qui peuvent peut-être te rassurer un peu, et te permettre de pas trop heu, cette avoir cette anxiété qui monte, heu, pas face à la peur de l'inconnu, quoi. Mais globalement en tout cas, heu, je pense que les exercices de relaxation et cetera, ça peut vraiment t'aider et peut-être mettre ça en place aussi. Mais, en tout cas, heu en tout cas, je pense que ça ç ça i ça ira mieux, je je je crois en toi.
Ouais. Ouais, mais écoute, tous tes petits conseils en tout cas je je mettrai en pratique, heu, ben, quand je voyagerai la prochaine fois, et heu, ça m'a fait vraiment du bien de parler de tout ça avec toi, donc, heu, je te remercie.
Bah, il y a pas de souci.